なるほど。
うん。
じゃあ、早速神社では、こう、感謝するような形に変わりました？
それがそうそう、感謝するように言おうって思ってたんですけど、でも、ふと気が付くと、なんかちょっと窮地に陥ると、すぐお願い事してるんですね。
はい。 うん、はい。 はい。 ああ。
なんか今日、何とかできますように、みたいなのをすぐ言っちゃってて、だからほんとに頭に馴染んでないなっていうか、習慣になってないし、あと、日記もつけるようにしたんですけど、書くといいんだよみたいなのを言われて。じゃあ、書くかと思っても、なんか駄目出しばっかりしてるんですよね、自分の。
そう。え。ああ。そうなんです。 うん。 はい。 うん。 はい。 ああ。 なるほど。
でそう、あれが駄目だった、これが駄目だった、今日も SNS ばっか見てたとか。
うん。なんかちょっと反省文みたいになっちゃうってことですね。反省日記みたいになっちゃうってことですかね？
そうです。 そうですそうです。反省日記がものすごいスラスラ出てくるし。あと、反省または事実
はい。 うーん。
だけが出てくる、ほんとに後で読み返しても、もうほんとに辛くなるような
はい。 <laughs>
やつなんですよ。
うーん。
でも、だから、ああっていうこの、後で読みたくなるようなことが書いてないから。
はい。
日記続かないんだわって言って。
うーん、なるほど。あ、でもすごい気づきが今、いっぱいあったじゃないですかね、神社でとか、今のその、日記が続かないのもなんてすごく気づかれているので、はい。
うん。 そう、そう、そうなんですよ。だから、あれ、これって、じゃあやっぱりこれやった方がいいやつなんだって。
うん。 うん。
あ、こういうことか、みたいなのを、ちょっとずつ
はい。 あ。なんか、ちょっと感じられるようになりましたか？こう、たい体感したというか、あ、ここの感覚だみたいな。ああ。
そうなんです。そう、ちょちょっとずつ。うんうん。あ、だから、今までこんな、なんか嫌なことばっかり目に見えるようにしてるから、日記が嫌だったんだとか。
うーん。